Bicara tentang karir nih, gimana sih latar belakang kamu buat nyoba ambil keputusan itu, gitu. Terus kamu bilang, oke, gue jalanin nih, gitu. Gimana kalau, Kakak, sendiri?
Oke, kalau saya sendiri ya, bicara tentang karir gitu kan yang paling berani nih, eee, yang pernah saya ambil itu ketika saya itu berani untuk memutuskan untuk resign gitu kan di perusahaan swasta yang sudah jalani, eee, selama 6 tahun kalau enggak salah. Dan itu sebenarnya banyak pertimbangan sih ketika dulu saya resign itu. Iya, eee, banyak pokoknya mulai dari, burn out karena pekerjaan gitu kan ataupun, tek tekanan berlebih dalam hal pekerjaan, eee, sehingga, eee, dulu itu saya ingat, eee, saya masuk dari jam 7.00 terus istirahat juga jam setengah jam kalau enggak salah dari jam 12.00 sampai 12:30 terus pulang kerja juga jam 4.00 itu hampir enggak berhenti gitu kan pekerjaan, eee, terus muncul gitu. Nah karena hal itu juga itu membuat saya bosan yang, eee, pada akhirnya ya saya harus berani gitu, membuat keputusan bahwa saya itu harus resign gitu kan. Ya ya yang pasti ketika saya membuat keputusan tersebut harus ada bekal dong, ya dan udah ada bekal gitu, eee, di luar kerjaan yang saya jalani, dan saya juga sudah ada freelance gitu kan i dan freelance-nya juga, eee, masih mirip-mirip dengan pekerjaan di swasta saya yang dulu itu dan ternyata kalaupun ditekuni lebih lanjut lagi pekerjaan freelance yang telah saya tekun kan ini juga, pe penghasilannya ya, eee, bisa di juga gitu. Bahkan kalau misalkan saya rajin kalau misalkan saya enggak mageran. Ini juga bisa 2 kali lipat daripada UMR di, eee, kantor saya gitu kan. Dan itu yang membuat saya bener-bener berani, eee, dan, eee, pertimbangannya sih ya, seperti yang saya utarakan tadi, eee, ketika saya bekerja jam 7.00 terus pulang jam 4.00 pekerjaan dengan banyak dan cuma mendapat feedback dari segi gaji yang biasa aja gitu kan, atau malahan menurut saya itu cenderung kurang. Tapi ketika saya mulai freelance gitu kerja dari rumah gitu kan atau, eee, work from home gitu, dan saya bekerja sesuai dengan saya inginkan sesuai dengan waktu saya, eee, dan juga di sana saya juga bisa mendapatkan gaji yang lebih gitu sih, yang membuat saya termotivasi, Kak, seperti itu.
Resign. Oh. Mhm. Mhm. Iya, bener bener. Mhm, mmm. Oke. Mhm. Lumayan ya? Hmm. Iya. Tapi kalau seumpamanya kan kita kalau Kakak tadi kan bilangnya, eee, apa freelance ya. Freelance itu kan pasti nggak ada jenjang karier ya, Kak ya, pasti ada hal-hal yang Kakak takuti. Misalnya kariernya jadi terhenti, terus finansialnya juga pasti akan terhambat juga ya kan, nggak mesti setiap bulan itu sama, ya kan. Nah itu gimana nih Kakak kalau untuk menghadapi resiko terbesar itu? Apakah ada, eee, apa nam plannings yang harus Kakak lakukan gitu untuk biar s setiap bulan itu stabil gitu loh Kak?
Ah iya. Nah iya. Eee, betul sih Kak yang Kakak katakan tadi, eee, bahwasanya yang namanya freelance itu memang jauh ya, eee, kriterianya dari yang namanya karier. Eee, sebenernya ada 1 kesamaan ya Kak, eee, kesamaan secara tidak langsung antara ngejar karier dan juga ngejar, eee, si freelance ini. Eee, bedanya kan kalau ngejar karier itu kalau ngejar karier gitu kan, eee, pasti faktor utamanya kan pengen gaji yang lebih baik lagi gitu kan. Eee, cuma si jalannya itu dengan jalan yang benar-benar, eee, profesional. Misalkan dari bawah, pertengahan, atau sampai ke atas, sampai jadi ketua jabatan kali ya. Nah, kalau si freelance itu, niatnya juga sama Kak, eee, pengen menambah penghasilan, cuma, eee, gimana caranya supaya, eee, si pekerjaan si eee, ini tuh tetap stabil gitu ya. Dan juga enggak enggak berhubungan dengan peningkatan, eee, si karier tadi. Ya tadi, eee, jad eee, jadi, eee, si solusinya, kalau dari saya sendiri sih tinggal meningkatkan si produksi pekerjaan itu sendiri Kak. Eee, kalaupun, eee, saya pingin stabil, tapi kan yang namanya freelance itu, eee, jauh-jauh dari kata se stabil lah ya. Misalkan bulan sekarang tuh dapat sekian, bulan depan bisa menurun, eee, terus bulan berikutnya bisa naik bahkan sampai sampai 4 kali lipat. Nah, yang namanya freelance itu seperti itu, dan itu harus bener-bener bisa menerima dinamika penghasilan seperti itu. Ya yang pastinya sih kita harus bener-bener, eee, sadar dengan pekerjaan kita yang mana, eee, penghasilan itu sendiri bisa membuat kita itu nyaman gitu sih Kak.
Iya benar. Oh, oke oke. Oh gitu. Ih bener bener. Mhm. Mmm. Oke. Tapi kalau untuk tanggapan nih, kadang-kadang kan ada ya beberapa orang tua pengen nih anaknya berkarir gitu kan. Jadi jelas kalau di tanya, "Anak kamu kerja di mana?" Gitu kan. Nah, kalau dari orang-orang sekitar Kakak, mendukung nggak dengan kinerja karir yang sekarang Kakak jalanin itu?
Nah, kalau orang-orang di sekitar saya sih, eee, mereka itu cenderung enggak terlalu memikirkan lah ya, eee, apa yang saya putuskan ke depan nya gitu. Entah itu mau jadi PNS, golongan berapa pun, atau entah itu mau kerja di sektor swasta, eee, terus berkarir sampai jadi ketua bidang, ataupun entah itu freelance dengan gaji yang, eee, cukup gitu. Nah, untungnya ya keluarga saya mendukung-mendukung aja gitu kan dengan keputusan yang saya ambil. Yang pasti ya selama itu halal, selama itu bisa membuat diri saya berkembang. Ya itu bagus sih ke depannya, gitu sih Kak.
Mmm. Hmm hmm. Hmm. Oh, hebat juga ya. Tapi berarti enggak ada hambatan ya kalau dari orang tua atau teman, atau mungkin pasangan itu enggak ada hambatan ya. Kadang-kadang kan mereka juga apa namanya, memperhitungkan nih gajinya tadi ya. Begitu ya Kak ya?
Betul. Nah. Iya betul sih. I iya betul sa ee, karena memang kalau misalkan kita lihat di luaran sana, khususnya tentang, eee, keluarga-keluarga yang mengacu pada anaknya itu harus berkarir tinggi lah ya. Eee, memang biasanya orang tua orang tua seperti itu pengen anaknya itu, eee, e nyaman dan juga bi biar enggak susah. Ya, kemungkinan besar seperti itu. Dan wajar gitu kan sebenarnya untuk orang tua seperti itu. Karena mungkin si anaknya sendiri juga, eee, enggak ada pijakan apapun gitu ya. Misalkan ke ke keilmuannya itu cuma cocok gitu kan di kantoran ataupun untuk PNS. Jadi enggak cocok itu untuk berkarir di di di freelance ini, karena mageran ataupun karena harus ada yang nyuruh. Nah kalaupun seperti itu sih ya kondisi nya tergantung dalam diri anak itu sendiri, tergantung pada orang tuanya masing-masing juga gitu sih Kak.
Mmm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. <chuckles> Iya iya. Bener bener. Aku setuju sih. Iya bener. Eee, tapi kalau sebenarnya nih, apalagi kan sekarang karirnya Kakak itu kan freelance ya. Ibaratnya freelance itu kan pasti, eee, kak bis eee, kalau Kakak sendiri ambil satu kali freelance atau dua kali langsung sekaligus gitu? Kadang-kadang kan misalnya kalau, eee, freelance itu kan ada batas waktu ya Kak ya, nggak yang apa nama nya, panjang durasinya. Nah Kakak untuk mensiasati itu gimana Kakak?
Iya. Ah iya, eee, betul sih Kak. Eee, jadi kalau, eee, yang saya rasakan ya, eee, salah satu tantangan terbesar ya, eee, buat jadi freel freelance itu adalah soal menunamun menunda waktu nih, Kak. Nah, nah itu harus, saya, eee eee, harus saya, dibenarkan gitu ya. Bahwasanya kan, si si freelance ini, enggak disiplin soal waktu kali ya. Dan dan ini sebenarnya, eee, salah satu faktor yang yang memang menjadi cukup cukup serius gitu, Kak, bagi para freelance di di luaran sana, khususnya bagi saya sendiri. Ternyata memang waktu itu, benar-benar membuat, saya itu sirna gitu kan, eee, misal misalkan nih, a ada satu klien atau beberapa klien gitu kan, yang minta sebuah jasa gitu ke saya gitu, ya, eee, kesalahannya ya adalah, ketika ada si klien itu sendiri, terus berhasil, eee, transfer gitu kan, dengan nominal tertentu, ya dari saya malah me menunda-nunda gitu. Dan dan terlalu berpikiran bahwasanya, wah masih ada waktu nih, ya udah, misalkan scrolling sosmed dulu, nonton dulu. Nah sebenarnya, yang yang kayak gitu tuh salah gitu kan. Nah sebenarnya, so solusinya itu, eee, cukup sederhana, tapi yang paling di, eee, butuhkan itu adalah, disiplin gitu, Kak. Jadi kita itu harus disiplin dengan waktu kita sendiri. Karena kalaupun kita tidak disiplin, seperti yang saya alami atau beberapa freelance yang lainnya, ya, otomatis pekerjaan mungkin bisa jadi menumpuk, atau penghasilan juga, bisa menurun. Itu sih yang bahayanya, kalau menurut saya gitu sih, Kak.
Mmm. Iya iya iya. Mhm. Mhm. Mhm. Mmm. Mhm mhm. Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Oh begitu, jadi disiplin, dan harus ini ya, kerja yang sesuai juga ya. Tapi untuk mempertahankan nih, Kak, biasanya kan namanya klien ya kan, kita nggak, eee, apa namanya, melihat secara langsung ya, untuk kinerja seperti, Kakak yang, karir Kakak lakukan itu, gitu. Nah, itu untuk biar, apa, dipercaya ya, dipercaya sama klien gitu, biasanya ada nggak langkah-langkah Kakak itu? Kayak gimana itu?
Iya. Kalau misalkan untuk dipercaya sih langkahnya, eee, sederhana ya, eee, seperti yang dilakukan banyak orang, eee, saya membuat, eee, sebuah, eee, proyek misalkan, eee, editing video gitu. Nah nah, saya tinggal, eee, posting aja gitu kan, proses pembuatannya, ataupun hasilnya juga, agar, eee, si calon-calon, eee, pelanggan ini, atau si caro si calon si si klien ini tuh, bisa percaya, bahwasanya, eee, pekerjaan saya itu benar-benar ada, gitu kan, hasilnya gitu. Eee, khususnya, kalau misalkan, beberapa si si klien juga, biasanya sama saya sendiri itu suka di posting gitu kan. Entah itu testimoninya, entah itu, eee, riwayat si transfernya juga, gitu kan, agar itu bisa memudahkan ataupun mendatangkan si klien-klien yang baru ini, git gitu sih kalau tips dari saya.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh gitu. Mhm. Mhm. Mmm. Oh gitu ya, jadi, tetap ya, apa hasil kerja Kakak, bisa apa namanya, bisa membuat, apa namanya, bisa kalau di posting itu kan bisa menambah, eee, view juga ya buat Kakak sendiri, gitu. Oh, tapi ada juga yang, misalnya klien nih, eee, terus terus mengambil job-nya dari Kakak, atau pernah juga ada kendala nih, ketika klien sudah percaya, tiba-tiba di tengah jalan, e klien kecewa nih dengan hasil kiner kinerja Kakak gitu. Gimana nih solusinya kalau Kakak, seperti itu?
Ah iya. Ah, iya, e kalaupun misalkan seperti itu juga, eee, saya sudah, eee, menemui ya beberapa, e jenis klien gitu kan, eee, dan juga itu pastinya berpengaruh, eee eee, kepada ses eee, sisi seseorang itu sendiri gitu Kak, yang mana misalkan saya menangani satu satu klien nih, dan si si klien tersebut, eee, memang seloyal itu kan ke saya. Karena mungkin pekerjaannya itu, bisa dibilang sangat cepat mungkin ya dan juga si si si klien itu bisa pesan terus-menerus ke sa ke saya, da da tapi ada sat sat satu klien lagi yang buat saya itu cukup ilfil gitu kan. Yang mana mungkin si klien ini tuh, eee, sering minta revisi juga gitu kan ke saya gitu, sering minta revisi tanpa ada ujungnya gitu kan, dan setiap se direvisi mungkin suka marah-marah, ataupun setiap minta biaya, eee, revisi juga ka kadang enggak enggak nerima. Nah, biasanya si klien seperti itu ya, sama saya juga enggak bertahan lama gitu kan, ataupun si klien sendi sendiri ataupun saya sendiri juga enggak akan merawat si klien seperti itu. Yai e tapi berarti kan intinya itu balik, eee, balik lagi kepada si klien itu sendiri gitu. Ketika hasil kerja saya itu apakah memus memuaskan atau enggak gitu bagi si klien itu, kalaupun dibilang enggak memuaskan terus minta revisi terus menerus, ya otomatis, eee, saya enggak bakalan lama gitu kan, enggak bakalan lanjut lagi dengan si klien ini. Tapi kalau misalkan hasil kerja saya memuaskan, eee, tapi masih ada revisi 1 atau 2 kali, nah biasanya si klien ini tuh suka loyal dan yang paling untungnya si klien ini itu biasanya suka memberitahukan gitu, kepada si klien yang lain gitu. "Eh bahwasanya jasa di sini itu enak" gitu kan, terus di si "si pelayanannya bagus itu" seperti itu sih, Kak.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm? Mhm? Oh, seperti itu. Oh. Mhm. Bagus, oh. Mmm. Menarik juga ya untuk kener apa, kinerja Kakak, karir Kakak seperti itu ya, untuk, apa namanya, mempertahankan terus, apa namanya, memilih klien seperti itu. Terus untuk jangka panjangnya nih Kak, eee, dengan situasi ibaratnya kan kalau namanya freelance itu kan, eee, hari ini mungkin Kakak sebagai desain, besok bisa, eee, beda lagi nih job-nya gitu, job desc-nya beda lagi gitu. Nah, itu untuk menyeimbangkan itu gimana Kakak, ada langkah-langkah nggak, Kak?
Nah iya, eee, sebenarnya ini merupakan tantangan terbesar saya ya untuk bisa mempertahankan, eee, jasa yang saya kelola ini supaya secara jangka panjang bisa relatif stabil mungkin ataupun bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman gitu ya, eee, yang pastinya untuk langkah-langkah saya itu ya, eee, saya harus bener-bener meng-upgrade diri saya sendiri. Khususnya 1 skill saya misalkan di bidang visual effect, di bid di bidang motion grafis juga harus bener-bener diperdalam gitu ya, eee, terus di sisi lain saya juga harus bisa belajar hal baru. Apalagi kan sekarang, eee, ada yang namanya AI gitu ya, eee, AI buat generate foto atau generate video yang mana sebenarnya ini bisa mendukung juga gitu. Kalau di ditelusuri lebih jauh ini bisa mendukung juga buat buat karier saya ke depannya. Yang pastinya sih supaya, eee, freelance ini itu bisa bertahan panjang, apabila, eee, pahit-pahitnya itu, eee, jasa saya itu mulai enggak dibutuhkan kembali, misalkan udah tergantikan lah oleh AI ya saya bisa, eee, loncat lagi ke bidang yang baru. Misalkan yang dulu itu bidang motion grafis atau visual effect dan sekarang itu mungkin bisa ke UI/UX design ataupun bisa ke AI prompt engineer, yang pasti harus fleksibel sih, Kak. Iya kalau di bidang digital itu.
Mhm. Mhm. Banyak ya? Mmm. Banyak banget ya, tapi menarik sekali sih karir, Kakak, ini. Iya iya iya, kayak gitu ya. Aku juga eee, benar, oke. Tapi kayaknya ini, apa namanya, say apa saya duluan dulu ya, Kak, ya. Kita ngobrolnya kita lanjut lagi.
Iya, begitu sih. Oke siap. Makasih banyak, Kak, atas pertanyaan-pertanyaannya.
Oke.
Ok